أنا بصراحة، مش عارفة، أنا عمَّالة بافكّر ومش عارفة أعمل توازُن؛ لأن أنا ظروفي، أنا لسه متجوّزة جديد ف فمش عايزة أشتغل بحاجة محتاجة مجهود بدني كبير، في نفس الوقت آآ أنا حابّة الشغل، حابّة الbusiness الخاص آآ، مش عارفة أعمل إيه بالضبط. تنصحيني بإيه؟
إمم. آه. إمم. طيب بُصّي آآ، الأول يعني لازم تكوني عندِك الأول رُوح ال التقبُّل دي عشان تتقبّلي الريفيوهات السيّئة والريفيوهات ال الحلوة، تمام، الريفيوهات السيّئة برضه لازم تعالجيها بطريقة تكون برضه لذيذة، وتناسب ميزانيّة الشركة بتاعتِك أنتِ وأصحابِك، علشان خاطِر تعدِّلوا المشكلة اللي حصَلِت، يعني شوفوا مشكلة العميل فين. تمام. وده أصلًا طبيعي يعني في أي business على فكرة يكون في حلوة وفي وِحش، في ناس كتير أوي بتقول ريفيوهات وِحشة لمجرّد إن هي الproduct ما ضبَطش معاها، هي بس مش مناسب ليهم، مش عشان خاطر الproduct نفْسه وِحش، فلأ، دي حاجة ما تزّعلكيش خالص وما تتأثّريش نفسيًا يعني حاولي ك حاولي جدًا إنِك ما تتأثّريش نفسيًا لأنه مش كلّ الناس س سويّة نفسيًا، إن هي يعني تقول كلمة حق أو مثلًا ما تجرَحش شخص، تمام؟
إمم. هو تمام، فاهماكِ، بس مش كل الريفيوهات بتيجي سيّئة، أنا قصْدي إن لم يعني لمّا بييجي review سيّء مثلًا آآ، بييجي لي إحباط.
حلو. لما review بييجي سيء آه، ما أنا فاهماكِ فاهماكِ، مفهوم. لأ، ما هو عشان يعني ما هو مش عشان خاطر review سيّء واحد تُحبَطي وتتضايقي من الشغل، لأ خالص بالعكْس، يعني شوفي المشكلة فين لو مثلًا العميل ده الproduct ما نفَعش معاه علشان خاطِر مثلًا هو عنده حساسيّة، مثلًا ت فكّري في إنِك تعملي product عشان الناس اللي عندها حساسيّة، يعني خدي ال ال الreview السيّء ده، أنتِ خُديه اقلبيه إيجابي لنفسِك، لصالحِك، علشان خاطر أنتِ تقدَري تكمّلي في شُغلِك برُوح إيجابية، وما تبقيش تعبانة نفسيًا.
أيوه. أيوه فاهماكِ. يعني أ مثلًا ما أحاولش إن أنا أبدأ شُغل من الش ال الوظايف اللي هي معروضة عليَّ دي، هتكون، أعتقد إنها هتكون بمرتّب ثابت وأنا لسه بادئة جديد، فاللي هو أصْل البيزنس الخاص، عايز كل وقتِك ليه، كل الش الشغل اللي مع أصحابي ده، هُم مش قادرين يفهَموا طبيعة حياتي الجديدة وإن أنا بقى ليَّ بيت وبقيت مسئولة بالضبط. بقيت مسئولة عن حاجات أكتر من إن أنا أتواجد معاهم طول الوقت، فهُم طبعًا كلّهم مش متجوّزين أو مش عندهم مسئوليات اللي عندي، فكلّهم واخدين صَف وأنا في صَف لوحدي.
إمم. آه. بقى ليكِ بيت وزوج. مضبوط. إمم. أيوه. أيوه. إمم. طيب بُصّي
ف ده الموضوع بالضبط اللي تاعبني، مرَّة أفكّر أبعِد عنهم، ومرَّة أرجَع أقول أنا اللي بدأت أصلًا الموضوع، وبعد ما اتشَهر أسيبه وأمشي، فبازعَل، لأن أنا أصلًا اللي بادئة الموضوع.
آه. هو